Pero son viejitas, entonces
Sí, no, pues, ya ya eran de las de quizás, "Llamado de emergencia" o estas canciones que que que se pusieron muy de moda en esas épocas. Entonces, creo que que esas son las que más me recuerdan cuando mini y y finales de la secundaria, inicios de la prepa, que es como esta etapa de la pubertad. Este, y más que nada escucharlas, bailarlas no tanto. Y fíjate que que que con lo que me me mencionas, me hiciste recordar también que música de los ochentas de rock, por ejemplo, me acuerdo mucho de viajar con mi papá o y me remonta mucho a estos viajes en carro, que eran como largos a a diferentes lados, este por supuesto, y escuchando, este, canciones de de los ochentas. No sé, Queen, Toto, am, Michael Jackson, como que todas estas canciones, y la verdad es que yo las asocio muchísimo. Yo cuando manejo, por lo general, a veces pongo este tipo de canciones cuando sé que es un viaje largo porque, no sé, como que me trasladan a eso y me generan como paz. Siento que manejo coas quizás hasta más tranquilo por por este tipo de canciones, porque como que me ayudan a concentrarme.
<chuckles> Ajá. Ujú. Sí. Por carretera. Okey. Uy, qué interesante. Ujú. Ujú. Es como si manejaras con tu papá. Tal vez es lo que te hace sentir, que al escuchar esas canciones ay, qué padre, qué padre. O sea, por lo que me dices, entiendo entonces que estas canciones que te hacen volver es por lo que te hacían sentir. Y escucho, eh, que, tal vez, en la etapa de la prepa que mencionaba, sí te gusta, pero no te mueve tanto, prefieres estas canciones que te hacían sentir bien, a más que recordar una época, ¿no? Si no, ¿te gusta recordar a las personas? ¿Es así?
Sí, como esta añoranza, este espacio. Sí.